はい。あの、次に日本に帰った時、また欲しいものはいっぱいあると思うんですけどはい。ですよね。その時もまた、次に持って帰る物が出ちゃうような気がするんですけども。
はい。 そうですよね、そうなんですよね。はい。 <laughs> 確かに。おっしゃる通りではい。どうしたらいいですか？はい。
はい。 どどうですか？そこら辺をコントロールいや、そこら辺コントロールできそうですか？
ええ、どうだろう、まあ、もうするしかないっていう感じですか。ま、幸いなんですけど、ほんとに私申し訳ないんだけど、実家にいいまだ荷物少し置かしてもらっていて
うん。 はい。 はい。